À ton avis, qu'est-ce qui fait un bon story telling sur les réseaux?
Déjà, je pense que le la manière d'avoir un bon storytelling, donc, enfin une bonne histoire à à raconter c'est déjà de savoir à qui on s'adresse et heu, et sur quelle plateforme on est aussi. Parce que quelque chose qui est oui c'est ça quelque chose qui est professionnel comme LinkedIn, je pense qu'on va pas utiliser le même ton, heu, que celui qu'on peut utiliser par exemple si on fait des vidéos sur TikTok. Je pense que c'est assez différent.
Eh oui. Ah oui. Alors, est-ce que tu peux me raconter, enfin, gros en gros, hein, parce que, heu la différence mettons. LinkedIn je connais un peu, Insta un petit peu mais, bon et TikTok pas du tout. Tu tu peux en gros me dire, heu, le la différence de public et cetera. Enfin comment tu comment tu g tu gères ça toi?
Mmh. Hem, ch Mmh, dé déjà t TikTok et Instagram ils sont assez similaires. En fait, heu, Instagram s'est rapproché de ce que faisait TikTok au moment ou TikTok a explosé. Le principe de TikTok c'est de de promouvoir du contenu vertical. On dit vertical parce que c'est les vidéos sont à la forme des téléphones. Heu, et ce qui change avec ce qu'on connaissait avant il y a peut-être, heu, 20 ans c'est qu'avant on sur Instagram on postait une photo, ou on faisait une vidéo. C'était diffusé à notre en audience, enfin les personnes qui nous suivaient. Ce qui a changé avec TikTok, c'est qu'en faisant une vidéo, on peut toucher n'importe qui et le contenu, il est montré selon un algorithme et ça, c'est une logique qu'a adopté aussi, heu, Instagram. Donc Instagram, TikTok, c'est à peu près, l je dirais maintenant la même chose dans les grandes lignes. Sauf que TikTok, c'est une population un plus jeune que sur Instagram et LinkedIn plus professionnel.
Ah ouais. Oui. Mmh. Ouais. Ah, d'accord. D'accord. Oui. Hem, et Insta et TikTok c'est par con heu, ça ressemble à des carrés pourtant. Et et tu dis que c'est c'est fait par, heu, c'est c'est des formats de vertical de de, mmh, de portable? C'est ça?
Alors c'est ça. En fait on Instagram, on pense au carré. Parce qu'ils se sont fait connaître, heu, comme ça. Au début avec, heu donc c'étaient des photos sur lesquelles ils mettaient des filtres. Ce qui faisait que dès qu'on prenait une photo, on on avait l'impression d'être un artiste et le format au début était carré. Ensuite, heu, quand ils se sont rapprochés de ce que faisait TikTok et donc ils ont eux aussi commencé à promouvoir à mettre en avant des vidéos. Heu, on est passé sur un format qui est plus, heu, plus vertical. Qui est en fait juste le format d'une vidéo qu'on prendrait, heu, sur notre, heu, téléphone. Ouais, de la manière la plus, heu, évidente.
Oui. Oui. Oui. Mmh. Ouais et la les vidéos qu'on appelle les les les les les les shorts quoi, là. Les les les trucs, heu Ouais. D'accord. Ouais. Moi j'aime bien, heu, plus <laughs> Bon, ben, heu, ça c'est un question de goût parce que bon je suis plutôt, heu, Facebook, heu, LinkedIn, heu et Insta je je je dois dire que j je trouve que c'est c'est c'est super s par exemple, heu, j'avais un ami collectionneur de voitures, heu, heu, une coiffeuse, heu, tu vois? Parce que le problème c'est que tu des choses se suivent mais tu as p co on peut il y a parfois des titres 1-2 u et cetera. Mais très souvent, heu, c'est un peu, heu, un ch comme comme dans une pâtisserie. Tu choisis, heu, cette photo là ou cette photo là et moi j'aime bien avoir, heu, une, heu, chronologie des des des choses qui sont postées. Or, ça n'existe pas toujours sur Insta, tu vois?
Les réels sur Insta? ou les Shorts sur YouTube. Exactement, c'est cette, heu, même logique. D'accord. Mmh. Mmh. Beh, c ça a beaucoup changé. Ma maintenant la logique c'est p avant c je pense que c'était plus lié à montrer dans l'ordre du contenu à des personnes qui nous suivaient. Maintenant c'est plus montrer ce que la plateforme pense qui va être le plus intéressant pour une personne à un moment donné. Indépendamment du fait qu'elle la connaisse ou ou non, quoi. Donc ça a ça a beaucoup changé et le storytelling du coup il est d'autant plus important que, si on a un bon storytelling maintenant on a la chance de toucher n'importe qui pour faire connaître, heu, son produit. Moi je crée des applications mobiles, par exemple et donc c'est hyper efficace en fait, en 1 vidéo, ça m'est déjà arrivé de faire une vidéo ou avec 2 000 000 de vues, bah, c'est c'est surpuissant et avant ça existait pas du tout quoi.
Oui. Oui, tout à fait. D'accord. D'accord. Ouais. Waouh. Et ça, c'est sur Insta tu vas tu l'auras pas sur Facebook, tu l'auras pas, heu?
Ça, c'est arrivé sur, heu, ça m'est arrivé 1 fois sur TikTok et sur Insta à plusieurs reprises avec, heu, enfin on est 2 sur le compte, heu, ça m'est ça nous est déjà arrivé de faire, heu, plusieurs fois plus de 100 000 et d 1 fois jusqu'à 500 000 aussi donc en fait, heu, une fois qu'on comprend, heu, les mécanismes, heu, les mécanismes qui sont derrière, on arrive à toucher beaucoup de beaucoup de personnes.
Mmh mh. Mmh. Waouh. Et le public, heu, Insta, TikTok par rapport Linkedin c'est plus pour du job? Du travail. C'est un parfois un peu ennuyeux je dois dire, je reconnais, hein, heu, heu. J'aime beaucoup Insta, heu, visuellement, je trouve ça très joli, mais je m'y retrouve pas parce que par exemple quand quelque chose me plaît et que je vais chercher, heu, sur Insta, heu, tiens ben, heu, heu, tiens untel m'intéresse mais après je tombe sur son site et je sais pas par où commencer, tu vois? Parce qu'il y en a un peu dans tous les sens et ç et ça c'est quelque chose qui qui moi me gêne par rapport à ma génération, par rapport à tu vois?
Exactement. Mmh. D'accord. Mmh, bah, c'est vrai que ça a beaucoup changé et même donc, heu, LinkedIn c'est plutôt du texte qui est mis en avant, même s'ils ont mis des vidéos, maintenant, mais ils ont aussi cette logique plus algorithmique, si on peut dire, heu, le fait de se dire, heu: «La personne qui est en train de d'utiliser LinkedIn devrait trouver ce contenu intéressant, donc je vais lui proposer». Et c'est vrai que ça a changé, heu, ça a changé complètement. Mais LinkedIn, je l'utilise plus pour, heu, du coup d pour, heu, promouvoir mon projet de création d'applications mobiles, mais auprès d'autres professionnels, pas, heu, auprès de mes clients enfin des personnes qui utilisent l'application. Donc c'est complètement c'est pas le même storytelling, pas le même ton, pas la même posture, ça change, heu, complètement.
Oui. Oui. D'accord. Et donc tu m'as dit, alors: TikTok plus jeune, Insta, TikTok se ressemblent et LinkedIn c'est c'est q c'est c'est qui, par rapport à Insta, TikTok?
Mmh. Nous, les personnes qu'on va cibler sur LinkedIn, dans mon projet, ça va plutôt être des investisseurs potentiels ou, hem, ou des personnes qui évoluent dans le dans le même secteur, avec qui, heu, je sais pas, on aimerait travailler ou, heu, ou qu'on aimerait rencontrer ou échanger sur des expertises. Donc c'est vraiment une approche, heu, qui est complètement, complètement différente. Beaucoup plus professionnelle, posée et et réfléchie. Ouais, exactement.
Mmh mh. Ah ouais, d'accord! Pour vous, d'accord, ouais. Bien. Parce que toi, tu es créateur de storytelling, en fait, sur les réseaux?
Heu, je suis obligé de le faire parce que parce que je dois vendre, heu, mon produit enfin quand je crée des applications mobiles, je dois apprendre à les vendre et apprendre à les vendre, ça veut dire avoir un un bon storytelling enfin, c'est indispensable, pour le coup.
Ah. Génial. Et c’est quoi ton produit? Bien sûr. Mais c'est génial ce que tu me dis. Et et et et et c'est quoi ce que ce que toi tu vends, ou? Si tu tu tu tu peux me le dire?
Heu, là je dé les en ce moment, je développe une application pour aider les gens à progresser en escalade. Heu, donc sur Instagram, TikTok, ça va être beaucoup de vidéos, heu, d'escalade en
Génial. Ils appellent ça le scaling, c'est ça?
Le scaling, c'est le moment où, hem, où, à effort égal, on va, à chaque fois, aller chercher beaucoup plus de de de personnes. Heu, par exemple heu, s au début si ça me prend, heu, 1 heure d'aller chercher une personne, si ça me prend 2 heures d'aller en chercher 2, 3 heures d'aller en chercher 3. Bah, il y a pas de scaling, il y a pas de passage à l'échelle, puisque c'est tout le temps le même effort. Le scaling, c'est quand on passe de 1 000 à 10 000 avec 2 fois plus d'efforts et de 10 000 à 100 000 heu, avec 1 fois et demi d'efforts par exemple. Enfin, c'est vraiment, heu, cette logique-là et c'est pour ça que les réseaux, ils sont hyper efficaces là-dessus parce que quand on fait une très bonne vidéo, bah, on peut toucher directement des centaines de milliers de personnes. Mais, il faut savoir s'y prendre.
D'accord. Ouais. Aha! D'accord. D'accord. Comme un tunnel de vente par exemple? C'est parce que moi je suis coach et j'ai aussi, heu, d un mark des marketeurs et et là, heu, bon peut-être que tu fais ça aussi, heu?
Heu. Heu, c’est c'est je pense que c'est une partie du tunnel de de vente, en tout cas. Par exemple, heu, pour nous, heu, le but ça va être de de que que notre contenu soit intéressant pour les gens, par exemple, sur Instagram. Que la personne, heu, vi bah, reconnaisse le nom de notre application, qu'elle vienne sur notre profil et qu'elle trouve le lien, heu, pour télécharger l'application. Donc, heu, c'est vraiment une part une partie du tunnel de vente. Puisqu'après, une fois, qu'elle sera sur l'application, il faudra ensuite qu'elle paye, heu, aussi, donc tout n'est pas fait. Mais, en tout cas, c'est c’est véritablement une partie.
Ouais. Ouais. Mmh. D'accord. Oui, oui, oui. Ça la D'accord c'est un quelque chose qui l'a conduit vers votre, hem, votre site ou ou ou ce que vous faites et cetera. D'accord? je comprends. Hem, est-ce que tu peux, mmh alors comment tu accroches, tu construis l'attention, tu conclues pour que les gens retiennent quelque chose justement? Une structure simple. Mmh.
Exactement. Souvent ce que j'ess bah, ce que j'essaie de faire souvent, c'est il y a un une structure qui s'appelle AIDA, A I D A.
Oui j'allais attends vas-y redis-moi, j'ai oublié j'ai oublié, redis-moi.
Ah, voilà, donc A pour, heu A c'est pour attention, heu, I pour intérêt, heu, donc nourrir l'intérêt, ensuite le D c'est le développement et le A c'est l'action. Donc c'est essayer de faire passer la personne à l'action, donc dans mon cas, ça pourrait te faire télécharger mon application par exemple et, heu, et p et en fait, ce qui va être amusant, c'est que l'accroche, heu, sur une vidéo, ça va être peut-être 3 secondes sur 45 secondes, mais c'est là qu'on doit concentrer 80% de de notre temps. Heu, et en fait, c'est assez amusant, c'est à 2 titres. Pas juste pour que la personne trouve que l'accroche elle est bien, mais surtout parce qu'en fait, tout le reste va avoir une portée hyper différente en fonction de de l'accroche. Ouais.
Ouais. Oui. Oui. Oui. D'accord. L'accroche. C'est à dire que si l'accroche fonctionne la personne reste sinon elle part.
Oui, c'est ça et même si on lui montrait un contenu hyper intéressant, heu, sans accroche, bah, le contenu, heu, on pourrait mettre le même, mais la personne en retirerait moins quelque chose, parce qu'elle aurait pas eu ce cet ancrage-là, en fait.
Ouais. Et les 2 phrases, heu, que tu dis, heu, il y a 2 phrases pour une accroche, en quoi se différencient-t-elles?
Hem, comm comment je je sais pas exactement, heu
Heu, je crois que enfin je peut-être je me suis trompée, hein, il me semble que tu m'as dit, heu,: «J'ai 2 phrases pour une accroche» et oui.
Ah oui. Je je peux revenir dessus. En gros, pour moi, il y a ce qui est intéressant sur l'accroche, c'est qu'elle doit être bonne en elle-même, dans tous les cas, mais souvent, on croit que l'accroche, elle sert juste à faire rester la personne. Mais ça, c'est le 1er élément, il faut que ça fasse rester la personne. Mais la 2e chose, c'est qu'en fait, ça fait résonner tout le toute la suite de la vidéo. En fait, si une personne, heu, je sais pas, même pour du tennis, elle apprend comment faire un coup droit, elle va se dire: «OK, bon, c'est intéressant». Mais si dans son cerveau il y a écrit, heu: «En apprenant à faire ce coup droit, je vais devenir 2 fois meilleur que ce que j'étais avant», bah, là tout tout le développement de la vidéo, elle va le regarder avec un œil, heu, hyper différent et ça, je trouve ça fascinant. Enfin, je trouve ça hyper intéressant!
Mmh mh. Je comprends. Mmh. Mmh. Ça y est, l'accroche S d'accord, c'est génial! Heu, tu construis l'attention, ensuite, une fois que l'accroche est est bien faite. Donc, heu, j'ai compris, maintenant, heu, ton système d'accroche, que et tu construis l'attention, et tu conclus pour que les gens retiennent. Alors après, tu tu dis, heu, tu pars peut-être de leurs problèmes, puisque s'ils ont besoin d'un coup droit et tu conclus en leur disant qu'avec, heu, ta méthode ils vont, heu, pouvoir le faire, quelque chose comme ça?
Mmh. Mmh mh. Bah, si on peut, heu, si je peux suivre cet exemple, par exemple, ce serait, heu, heu, je me suis rendu compte que je perdais, heu, 3/4 de mes matchs de tennis parce que j'avais un très mauvais coup droit. Donc là, la personne va se dire: «Mais c'est quand même dingue, heu», enfin, quoique, le coup droit, c'est le coup le plus utilisé au tennis, mais bref, heu, je poursuis l'exemple, heu, ensuite, il faut construire l'intérêt. Il faut dire, heu: «En fait, heu, il y a une recherche, heu, qui a été financée par le MIT, qui a expliqué que, heu, il y a énormément de joueurs qui s'y prenaient complètement à l'envers, heu, pour faire leur coup droit». Donc là, tu te dis: «Ah, je vais apprendre quelque chose et savoir comment surmonter ce problème-là. En fait, si ça se trouve j'ai le même problème, d'ailleurs» et, heu, et ensuite le développement, bon, là, ça va être, heu, détailler un peu plus le le contenu, heu, de l'étude, qu'est-ce qui peut aider la personne et l'action, heu, je peux dire, heu, bah dans ce cas-là, heu, achète ma formation, heu, si tu veux savoir faire un coup droit enfin
Mmh. D'accord. C'est moi. <laughs> Mmh. Peu importe ouais, c'est ouais. D'accord. Mmh. Mmh. D'accord. Et ça, tu le mets sur sur Insta?
Ça, ça peut être une structure qui qui ça pourrait être une trame qui peut marcher sur Insta ou TikTok. Après, ce qui est compliqué, c'est que, là, c'est un peu le schéma donné de manière cari caricaturale, mais sur TikTok ou Insta, c'est là que le storytelling, il est hyper important, c'est qu'en fait, on va toucher les gens à beaucoup de moments et par beaucoup de vidéos, donc on peut pas toujours, heu, rabâcher, en gros, quelque chose d'agressif pour vendre. Il faut aussi savoir construire tout un environnement, heu, une atmosphère et que les gens, heu, en en gros, apprennent à connaître, heu, notre marque.
Je l'ai vu à i-D, ouais, ouais. Tout à fait, mmh. Ouais, d'accord. D'accord. Ce que tu veux dire, quand tu fais ton storytelling, tu dois aussi parfois mettre un truc qui correspond, à p à peut être, heu, ta vie ou qui tu es et cetera, c c'est ça, en fait quand tu dis un un environnement? Ouais.
Nous, ce qu'on exactement c'est ça, heu, nous on essaie de le partager, on a 3 dominantes sur ce qu'on montre. Il y a des blagues, donc c'est ça montre, en gros, notre esprit, mais ça va pas, heu, convertir enfin ça va pas pousser les gens, heu, à l'achat. Mais ça les aide à nous connaître et à créer de l'attachement. Après, on a du contenu qui est éducatif, qui aide les gens à comprendre des bah, comment progresser en escalade. Ça, c'est assez fort, ça les gens nous suivent beaucoup avec ça, ça crée un fort sentiment de confiance et après sinon on partage, heu, plutôt des des éléments du projet, heu, pas de notre vie perso, mais plutôt de comment le projet avance.
Mmh. Ouais. Ouais, bien sûr. Mmh, mmh mh, mais ça va faire, hem bien sûr, ouais, je comprends. Super! Non, c'est c'est très intéressant, ce que tu fais, heu, donc, heu, hem, oui, donc, heu
Donc ça fait beaucoup de choses <laughs> à suivre pour avoir un bon storytelling.
C oui, oui, non mais c'est c'est c'est c'est passionnant parce que, c'est un sujet qui qu bah, qui n'est pas de ma génération, pour tout te dire, mais dont, heu, on a tous besoin aujourd'hui, si on veut, heu, travailler et se faire connaître, quoi. Donc, heu, d'avoir des gens qui puissent nous aider, heu, hem, hem, heu, j'ai oui.
Mmh. Mmh. Oui, ça reste utile et ce qui est amusant aussi, c'est qu'en fait, je pense qu'à toutes les générations, il y a dans toutes les générations, il y a des personnes qui ont su très bien le maîtriser, mais c'était peut-être pas aussi accessible, je pense avant, que que maintenant alors qu'il y a tout un tas de ressources, maintenant.
Non, non, non, voilà, mmh, mmh mh, tout à fait. Aujourd'hui, moi, j'ai j'ai quelqu'un qui m'aide et mais j toi, je te trouve très clair, tu vois, <laughs> c'est non mais je te remercie!
Et bah, merci merci beaucoup, c'était un plaisir d'échanger, en tout cas.
Moi aussi, franchement, très intéressant, merci.